Oye, pues, bien dicen que a veces, eh, buen vamos a la escuela, además de de aprender sobre materias, también nos enseñan mucho acerca de la vida, ¿no? ¿Tú tienes algún profesor que te haya marcado y por qué?
Mm. Sí, fíjate que a lo largo de este, mi vida académica, tuve algunos profesores que que dejaron una huella en mí, este ah, recuerdo al menos unos 3, ¿sabes?, 1 en en desde la primaria y y un par más ya hasta la universidad. La verdad es que en la prepa, pues, sí tuve mac bien, este, profesores buenos, pero, am, como que más orientados al tema de la escuela que a in intentar, este, tener una conexión real con con amigo, al menos, ¿no? Había algunos, este, profesores que, de cierta forma, conectan más que solamente de dar la clase o de orientarte, sino que también, de cierta forma, te apoyan o o se vuelven hasta tus amigos, ¿no?
Claro. Y, ¿te tocó, entonces, con me me imagino, con varios, pero alguno que recuerdes o el que más te haya marcado?
Ah, mira, es que, pues, ahora sí que mis primeros años fueron un poquito complicados en el aspecto de que a mí me costaba muchísimo hacer amistades. De entrada, yo yo era una persona muy introvertida y y mi familia se movía mucho de de ciudad, entonces, eh, pues, estuve en varias, este, preescolares, en varias primarias y era un reto para mí poder, este, crear amistades, porque, pues, nada más estaba un tiempo, me iba, y era otra vez volver a iniciar todo de 0, y y siempre se me dificultó mucho. Eh
Ujú.
Yo recuerdo mucho que cuando me tuve que volver a cambiar de ciudad y, este, y estaba por ahí de tercero de primaria eh, llegó un punto en el que como que ya estaba bastante agotado de de esa rutina de de tener que volver a empezar de 0, de tener que volver a hacer amigos, de tener que que volver a un lugar que es completamente nuevo para mí, al menos en el tema de la de la escuela, y este y yo pasaba por un momento como de de ansiedad, ¿sabes? O sea, aún siendo muy chico, este, a mí el hecho de saber que ya tenía que ir a la escuela, a la primaria, eh, me me estresaba demasiado, incluso recuerdo que algunas veces hasta lloraba, de que no quería volver a pasar por
¿No querías ir tal cual a la escuela? O sea, no, ¿no te gustaba como que ese sentimiento de levantarte, ir a la y, pues, ir con la emoción de a lo mejor aprender algo, ver a tus compañeros también en algún punto?
Eh, al inicio no, porque, como te digo, eh, era volver a ir a un lugar nuevo, a de nuevo a sentirme una persona extraña en un lugar en el que ya toda la gente se conocía, a tener que volver a a, este, a conectar, a volver a tener que hacer amistades, o sea, a mí esa parte siempre para mí ha sido como ¿cómo te explico? Como un proceso, eh, a lo largo de mi vida siempre he tenido mu muy buenas amistades, afortunadamente, pero te digo, a mí de chico me costaba un poco más y aparte el hecho de que, pues, yo ya había hecho amigos en un lugar y me cambian completamente todo del de, este, de dinámica y es volver a empezar de cero. Llegó un punto en el que para mí ya era bastante, este, pues, estresante. Ya no quería continuar con eso. El hecho de que yo sabía que ya era hora de ir a la escuela me causaba, no sé, mucha, como presión y ahí fue donde, eh, pues, haz de cuenta que al inicio me costaba mucho hacer amigos. Los terminé haciendo, pero me costaba mucho, no tenía ganas de conocer a nadie, no tenía ganas de de nada y y muchas veces luego hasta era hora de receso y, pues yo quería quedarme en el salón, ¿sabes? No tenía ganas de nada, quería solamente, pues, ahí pasar el tiempo y y continuar este
Claro. Ujú. Sí. Tu día en la q en la escuela, ¿no? Tal cual.
eh, pues, ahora sí que Sí, justamente, además, este, también en ese entonces era una persona un niño demasiado aplicado, entonces, también eso a veces es también una barrera para para poder ser amigos, o sea, te vuelves muy aplicado y como que descuidas la parte social. Y y fue ahí cuando encontré a a un a un profesor, este, era bastante dedicado, era bastante amable. Recuerdo que se acercaba a mí, me decía como de: "Oye, ¿qué ocurre? Eh, tienes que socializar, tienes que abrirte, tienes que que, pues, volver a hacer lo que haces, ¿no? O sea, volver a conectar o hacer"
Ujú. Oye, pero paréntesis, ¿tú cuántos años tenías ahí? ¿De qué era este este profesor? ¿Cómo se cómo fue que él se acercó? ¿Te vio, eh, tal cual que tú estabas solo? ¿Qué clases impartía este profesor? Cuéntame, estoy muy curiosa.
Sí, era era un profesor, este, de materias de español, ese tipo de de materias. Este, pues, te digo, ya estaba en tercero de primaria, o sea, era muy chico todavía, este, ¿qué edad tendría?, la verdad es que yo no recuerdo muy bien qué hay qué edad tendría, pero pero era muy niño todavía, y, este, y, pues, afortunadamente él de cierta forma me extendió el brazo para ayudarme a volver a a conectar, a volverme a sentir a gusto en en en ahora en esa primaria nueva. Y, este, y, pues, él siempre me apoyó, siempre me llevaba de la de la mano, o sea, en el especto de que, pues, me ayudaba, me motivaba, me echaba, este, porras. Eh, también recuerdo que, pues, él, este
Ujú.
eh, me a me enseñó a jugar ajedrez, es algo que hasta el día de hoy todavía lo lo tengo presente. ¿Sí?
Ah, mira. O sea, que entonces sí forjaste con él una una buena conexión, eh, en ese momento, ¿no? Inclusive pues se ponían a jugar ajedrez.
Sí, eh Fíjate que como en ese entonces yo tenía esta dificultad de nuevo para bueno, de entrada, eh, me sentía hasta sin interés de de de volver a hacer, este, amigos, de volver a socializar y todo y, pues, obviamente yo estaba en este de los recreos, o estos espacios libres, pues, todo en esas clases yo me pasaba jugando ajedrez con él. Este, me presentaba a a otros alumnos, o sea, a gente, incluso, más grande, y me decía: "Bueno ahora ponte a practicar con estas personas". Y de cierta forma él él me dio un espacio de de seguridad, de volverme a sentir, este, tranquilo, y y de volver a conocer a otras personas, ¿sabes? Aunque aunque fuese a través de ese juego, entonces, eh, pues, de cierta forma tal vez por por ese juego también es una es una razón por la que lo tengo muy presente en la vida. Y es un profesor al que tal vez siempre le voy a estar agradecido de que me ayudó en esa dinámica de que, quizá, de otra forma me hubiera costado mucho adaptarme nuevamente.
Ujú. Claro, y hoy en día sigues jugando ajedrez y te me imagino que, pues, te recordará, entonces, a este profesor y a esa etapa tan especial en en en la escuela, ¿no?
Sí, este, lo juego aún mucho, eh, lo hago solamente ahora sí que de forma, eh, pues, de de juego, de entretenimiento, nunca lo hice de una forma, pues, ya profesional, pero sí, definitivamente, eh, el simplemente recordar de cómo empezó todo, pues pues, fue gracias a él. De hecho, aún recuerdo que él, este, me me regaló un libro también y y, pues, me me apoyó mucho en ese aspecto de aprender a jugar y y, pues, sí o sea fue algo, una parte de mi infancia que tal vez fue un poquito complicada para mí pero que él él me ayudó a a poder seguir adelante, ¿no?
Ujú. Claro. Y ya una vez que, por ejemplo, pues, estabas ahí con con él, jugando ajedrez y que estabas de cierta manera más motivado en esta nueva escuela, ¿en qué cambió tu manera de ver las cosas después de de toda esta experiencia con este profesor? Eh, ¿tuviste algo como nuevo también en tus estudios? E ¿Aprovechaste también como para hacer ahí nuevas amistades? ¿O o cómo fue que cambió todo esto?
Bueno, la verd la Sí, la verdad es que ese espacio él, este, me ayudó mucho para, pues, ahora sí que no pasarla mal, eh, durante mis tiempos libres en los que todavía me costaba, este, hacer amigos, porque, pues, es obviamente como una pequeña curva. Yo no hago amigos el mismo día que entro, o sea, sí me tomaba algunos días, unas semanas, y, este, y ya obviamente más adelante conforme voy, este, cambiando de años, pues, obviamente ya empecé a hacer más amistades, eh, tal vez descuide un poquito el tema del ajedrez, pero, pues, aún así me encontraba mucho a ese profesor y y siempre tuvimos una una muy buena amistad, yo siempre que que estuve ahí durante todo ese tiempo, lo saludaba y todo, nos llevábamos muy bien, este, es un profesor que que la verdad es que, pues, quedó en mi pasado, ¿no? L eh, desconozco realmente qué qué es de su vida actualmente, o si aún o si aún vive inclusive, pero pero, pues, siempre lo lo llevo en mi en mi memoria, ¿no? La verdad fue algo bastante bonito.
Ujú. Claro, como que fue un profesor muy importante que te marcó, y que a lo mejor también te enseñó mucho, no precisamente en el aula, sino fuera, ¿no?, de de ella. ¿Tú crees que si si hoy te lo encontraras, eh, podrías tener a lo mejor una conversación con él? ¿Qué le dirías? ¿Lo buscarías a lo mejor como para agradecerle? ¿Le pedirías otro consejo, a lo mejor, ya en esta época de tu vida? ¿O o contarle incluso qué ha pasado? ¿Cómo sería? ¿Cómo crees que sería este encuentro con él?
Sí. Sí, sí, si lo tuviera de nuevo, este, de frente, pues, la verdad es que sí lo saludaría. Para mi fue como un amigo que hice en el camino y este, y, pues, nada, tal vez ponernos al día y ¿por qué no? jugar de nuevo, ¿no? Porque, pues sí, era algo que él disfrutaba mucho y que a mí me me inculcó y me me ayudó también a aprender a hacerlo. La verdad es que se me hace un juego muy muy interesante, muy dinámico y, pues, solamente eso la verdad, eh, no no no hay más cosas que le preguntaría. Un consejo pues, no sé si realmente se lo preguntaría a él pero no está de más también ¿no? Eh.
Ujú. Oye, pues sí, porque ese profesor, pues, fue como más de tu tu acompañante, ¿no? Digamos, en esta transición de que venías de una escuela, nueva, y que no tenías todavía como los, eh, amigos y que te ayudó, tal vez a desenvolverte un poco mejor. Pero, ¿te ha pasado también con algún otro profesor que te haya dejado como que esta marca tal cual de de que puedes decir: "Gracias"? Pues bueno, ad son muchos factores, ¿no? Pero gracias a este profesor, soy como soy hoy en día.
Ah, que me haya formado tal como mi forma de ser, no, la verdad es que creo que ahí sí me hice solito, pero en la universidad, eh, tuve varios profesores que tenían muchísima vocación, la verdad, este, estoy muy agradecido con ellos porque me hicieron, de cierta forma, yo agarrarle mucho amor a la carrera, a seguir echándole ganas, a preguntar, y uno de estos profesores, bueno, más bien era una profesora, este, en en mi carrera, era de clasificación arancelaria, es una materia medio rara. <chuckles> Pero, este, esta maestra la verdad es que s fue siempre muy, este, pues muy buena gente conmigo, ¿sabes?, porque yo toda mi carrera me la pasé estudiando y trabajando, entonces, imagínate, yo siempre llegaba a las clases a veces un poco tarde, a veces me veía muy agotado o despeinado o cansado y de todos modos, pues, ella siempre me permitía, si entraba un poco tarde: "Bueno, no hay problema, este, entra", este Ajá, sí tenía un poquito de consideración conmigo en ese aspecto y, pues, yo también siempre en estas materias que eran de de la rama, pues, siempre fui muy, eh, aplicado en en en la en lo posible, o sea, siempre preguntaba, siempre hacía actividades, siempre, eh, levantaba la mano, siempre estaba ahí adelante y y ella también como que de cierta forma, eh, me daba esa retroalimentación o esa motivación para seguirle echando ganas a la materia, y fíjate que a mí si hay algo que me marcó mucho es que, bueno, yo al menos en en el caso de de mi vida académica, pues, sufrí algunos tropiezos, me atrasé un poco, eh, empecé obviamente cuando te atrasas, pues, empiezas a a desencadenar ciertos miedos de: "Se te está haciendo tarde, no sé si de verdad algún día vas a encontrar una estabilidad o algo", ¿no?, em
Ujú. Okey, sí. Ajá. Te apoyaba, ¿no?, digamos, también. Ujú. Claro.
y para mí, esta maestra un un día nos dio una plática muy interesante en la que ella nos platicó de su vida, nos dijo de todos los tropiezos que ha tenido, de cómo estudiaba una carrera y se dio cuenta que no servía para nada, la dejó, se dedicó a otra a otra carrera, se dio cuenta de que por ahí podía ser, eh, tuvo e el paso de ser madre y de nuevo como que atrasó a las cosas, y que finalmente ella, pues, aún así al pasar de los años logró estabilidad, logró realmente dirigir bien su vida y que, eh, que, pues, no nos preocupáramos tanto por eso, ¿no?, que siempre llega un punto en el que puedes conseguir estabilidad, que no importa los tropiezos que llegues a tener en la vida, siempre ha hay la posibilidad de volver a a enderezar el rumbo, de encontrarte a ti mismo y de salir adelante, y y la verdad, la la forma en la que ella manejó esa plática, a mí se me hizo muy inspiradora, realmente a mí, de cierta forma, fue como-como aire fresco para mí porque yo siempre he vivido con con esa preocupación de: "Oye, ¿y y el futuro que viene?" ¿no?, que es lo que
Ujú. Del futuro, ¿no? Como muy incierto, claro.
sí, claro, o sea, a mí es algo que siempre me ha causado ansiedad, ¿sabes?, y y esa plática definitivamente fue, hasta cierto punto, como consoladora para mí, ¿sabes?, tal vez sí, no se lo dije directamente pero pero lo fue, y realmente es una persona a la que le tengo muchísimo aprecio y, pues, de vez en cuando aún me la topaba ya al final de la carrera, y nos saludábamos y todo, porque siento que teníamos mutuo respeto, ¿sabes?, y y ella sabía que que yo la quería mucho hasta cierto punto.
Ujú. No, bueno, y es que también es muy importante, como lo mencionas, ¿no?, que a lo mejor no se lo dijiste de manera personal, eh, que le hayas agradecido que que todo lo que ella mencionaba, pero, pues, te dejó esa marca, y creo que esa es en sí la labor de de un docente, ¿no?, como, dejar huella, no importa en qué momento de la vida, pero sí dejarte algo bonito, ¿no?, a lo mejor, eh, los niños a veces no se dan cuenta, pero sin ese docente que estuvo detrás de él para que pudiera leer, pues el niño es ahora también quien es, ¿no?, que son pasos como que a lo mejor o situaciones muy sencillas, pero realmente, pues, uno tiene que ver así las cosas, y en tu caso también, pues, con esta maestra que te decía que no te preocuparas tanto por ese futuro, ¿no?, porque al final del día tampoco se gana mucho haciéndose esas cas clases de preguntas, tal cual de a dónde te va a llevar tu futuro. Oye, pues, muchas gracias por haberme compartido esta experiencia, la verdad es que disfruté mucho de haber con conocido de cierta manera a tus profesores a lo largo de tu vida.
Ujú. Claro. No, de nada, fue un gusto haber platicado contigo hoy, la verdad, gracias.
Gracias a ti, cuídate mucho y, pues, bueno, nos escuchamos pronto.